Ne, gar nicht eigentlich. Also, ähm, das Einzige so, <snorts> ich man sieht das halt, also sie merk bemerkt es nicht mal. Also, an diesem sie sind an so 'm Punkt, sie bemerkt es nicht wirklich mal. Also es sei denn, sie sitzt irgendwie sie hat wie Buch in der Hand oder sie sitzt dann ganz lange mit diesem Buch in derselben Position und denkt vielleicht nicht drüber nach, dann, klar, bemerkt sie's schon, aber ansonsten es beeinträchtigt sie halt gar nicht. Sie geht immer noch ihrem kleinen Nebenjob nach, obwohl sie schon längst in Rente ist, aber meine Mama ist halt auch so 'ne Mutter Therese, will immer jedem helfen. Und, ähm, sie bewegt sich super viel, macht viel Sport. Ähm, sie ist halt sie ist halt schon fit, aber es ist halt sie ist halt auch 67 und das ich mach mir da ganz viel Sorgen, so. Meine Lebensentscheidungen, ihr Alter, jetzt diese Krankheit da, so was braucht doch echt kein Mensch, also wirklich, deshalb, ja, schwer. Ja. Ja.
Gar nicht. Okay, gut. Okay. Mhm. Okay. Sehr gut. <chuckles> Okay. Das verstehe ich. Ja, das ist das Problem, ne? <giggles> Die beste, äh, Krankheit taugt nix, ne? Und <giggles> ja, <giggles> genau. Und das, ähm ich denke mir dann halt auch immer so, ähm, das Wertvollste, was man hat, ist halt die Zeit mit der Familie und die bekommt man halt auch nie wieder, ne? Das ist wahrscheinlich halt auch gerade auch dein Dilemma, ne, so 'n bisschen. Gen ja, genau.
So ist es <chuckles> so ist das. <chuckles> Richtig. So ist es. Ja, total, total, ich weiß nicht ich hinterfrage das auch in letzter Zeit ganz of ganz viel. Also, zu Anfang so ich fing an mit diesem Lebensstil, so, da war ich 19, jetzt bin ich 26, sprich, ich mache das schon so lange. Ähm. Zu Anfang war das noch super, super aufregend und meine Mama war super fit und ich habe auch gar nicht so drüber nachgedacht: „Wieso geht es denn eigentlich Mutti und ist das okay, wenn ich so weg bin?“ Ne. So und aber jetzt mittlerweile so, ich werde älter, das Bewusstsein dafür ist immer mehr da. Ich bin jetzt auch fertig mit dem Studium. Sch d das hat mich öfter mal an verschiedene Orte gebracht, das Studium und so. Und jetzt frage ich mich halt: „Okay, hm, was was was tue ich denn eigentlich? So, was mache ich denn?“ Dann es steht wieder die nächste Lebensentscheidung an, sprich, die habe ich schon getroffen, es steht die nächste Reise an und ich fühle mich ehrlicherweise 'n bisschen schlecht. Ich lass sie irgendwie hier zurück und ach ja, schwierig. Mhm. Mhm.
Ja. Ja. <giggles> Mhm. Mhm. Schön. Okay. Schön. Ähm, ja, der Blickwinkel ändert sich grade bisschen bei dir, ne? Genau. Also, der Zwiespalt. Man möchte gerne weiterreisen, aber gleichzeitig auch Zeit mit der Familie oder mit der Mama verbringen, ne? Ähm, genau. Ähm, du hast also schon mit ihr gesprochen darüber jetzt aktuell oder noch nicht wieder?
Ja. Also was jetzt ansteht oder die ihre Krankheit und wie's ihr geht oder was meinst du?
Mhm. Genau.